Não, não dava eu tenho que abrir, lá, ir nas métricas e e mexer, criar promoção, aí depois eu tenho que adicionar em cada produto, e e tal, entendeu? E e é é chatinho.
Hum. Hum. Pois é porque, assim, eu acho que o ideal pra você é conseguir estipular um horário fixo pra cuidar desses do do emprego do Brasil, do trabalho do Brasil e do trabalho de Portugal. E separar mesmo isso, sabe, assim, colocar um um tijolo, ali, um muro entre os 2.
Uhum. Sim. Pô, mas é complicado tem coisa que não dá, por exemplo, eh, muitas vezes eu paro, porque, eh, assim, tem uma coisa, é é o que eu falando, eu não tô satisfeito com nada. Se eu for parar pra pensar e eu falar, assim, se eu eu te contar e você vai falar assim: "Nossa, mas isso é ótimo!" Por exemplo, eu tenho uma gerente lá da loja que ela, me liga muitas vezes, e ela me passa tudo que acontece, 100% e aí, eu às vezes reclamo. Só que depois eu penso: "Pô, se eu tivesse um funcionário que me esconde as coisas, que que omite, que não que não me ponha a pa eu ia reclamar", mas aí eu tenho uma que me conta tudo, me manda áudio de 5 minutos, me liga a qualquer momento, porque ela quer passar uma situação que aconteceu e eu reclamo também. Então, assim, no fundo, eu acho que o problema sou eu, que nunca estou satisfeito com nada. <laughs>
Hum. Hum. Uhum. Uhum. Hum. Uhum, uhum. Você não ia ficar feliz, né? É, claro. <chuckles> Sim. Hum. É. Olha é complicado, mas, assim, talvez fosse interessante e aí eu sei que é um desafio pra muitas pessoas e pelo visto pra você, que é acordar cedo né. Porque, assim, considerando que você tem um trabalho no Brasil e um trabalho aqui, se você conseguisse se dedicar mais na parte da manhã para o trabalho de Portugal
Uhum.
você conseguiria fazer isso sem tantas interrupções do Brasil, porque, né, pelo fuso horário
É, por conta do fuso horário, exatamente sim. E que que acontece? Eu j eu não não é que eu tenho problema de acordar cedo, hoje eu tenho problema de acordar cedo, por alguns fatores, 1 é que tá frio, e outro é que eu desacostumei. Mas até 3 meses atrás, 3 mais ou menos, é, 3 ver outubro, novembro, dezembro. È, até 3 meses atrás eu era motorista de caminhão, acordava seis horas da manhã pra trabalhar, e e trabalhava amarradão. Tipo, 6h, oito hora da manhã meu caminhão estava carregado, pronto pra sair da do do do galpão e eu feliz da vida, sabe.
né. Hum. Hum. Uhum. Uhum. Olha. Sim. <laughs> Sim. Aham. É, então, assim, eu acho que você pode tentar, eh, s começar a tentar se obrigar mesmo a acordar cedo porque aí, se você acorda às 7h e começa a trabalhar às 8h, não é tão ruim como era antes, né, porque não é tão cedo
É, então, por isso que eu estava te falando. É, já é 1 hora a mais dormida, sim.
É, eh, e às 8h, de 8h à meio-dia você provavelmente não vai ter que lidar com interrupções do Brasil.

Você poderia já ter colocado antes? Por que que foi nessa hora?
Não, não consigo, não consigo colocar de um dia para o outro.
Hum.
Aliás, depende: tem promoção que dá. Que eu eu posso criar, por exemplo, uma promoção, eh, normal, assim, só de valor ou de porcentagem, e deixar ela por até 1 mês, se eu quiser. O problema é que essa promoção que eu gosto de fazer todos os dias, que eu vejo resultado, é tipo uma promoção relâmpago. E aí, quando coloco promoção relâmpago dentro do da plataforma, que é no Mercado Livre, é uma loja que eu tenho dentro do Mercado Livre, aí ela fica em destaque como oferta relâmpago, tipo de meio-dia às 18:00. Geralmente o que eu coloco, de meio-dia às 18:00. E aí, isso tudo é pré-definido, então, se você entra no Mercado Livre e procura por um produto com as características do meu, aparece o meu de cara, assim ó: of o eh, vamos supor, se for 17:00, fala assim, eh: "Oferta relâmpago, acaba em uma hora", sabe. Então isso dá um um destaque maior e estimula muito mais as vendas, sabe. É por isso que eu gosto de fazer diariamente, porque eu não coloco muito promoção fixa, eu coloco sempre oferta relâmpago mesmo.
Uhum. Hum. Uhum. Entendi. Uhum, uhum. Entendi. Aham. Uhum. Uhum, uhum. Uhum, entendi. É, mas olha só: você falou que a promoção é de meio-dia às 18:00, por que que você não podia colocar a promoção, então? Hã. <chuckles>
Porque se eu chegar é como se fosse, é como se existisse não, eu entendo a sua pergunta, faz sentido, só que ela s por exemplo, eu não posso chegar 11:00 e colocar promoção de meio-dia às 18:00, já não exi já não tem disponível. Parece que tem tipo uma é como se fosse uma senha que eles distribuíssem, e quem chegar chegou, quem pegar pegou e quem não pegar fica sem?
Aham. Entendi. Uhum. Hum. Entendi, entendi, entendi. Ó, então, é assim, vamos pensar. Acorda 7:00, senta às 8:00 pra trabalhar. Às 8:00 das 8:00 às 8:30, você tenta resolver isso, promoção, né, se tiver que responder alguma mensagem
Entendeu? Uhum. É, meia horinha é o suficiente, sim.
né, eh, tenta resolver.
É, mensagem eu nem mexo, Deus me livra, odeio, mas a minha esposa que faz, é, ela faz esse troço. <chuckles>
Não, en então, assim, já já resolve, assim, em meia hora, você consegue colocar promoção em meia hora?